जी, तो मेरे अ, मेरे मुताबिक अम, जो कॉमेडी मूवीज़ हैं, वो बननी ज़रूर चाहिए क्योंकि आजकल के ज़माने में लोग हँसना भूल गए हैं। और अगर वो परिवार के
हाँ, वो तो है और जिस तरह का आजकल का माहौल है मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरत है कॉमेडी फिल्म्स की।
हुँ, जी, जी। अभी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग और घरवालों के साथ बैठते नहीं हैं। और उसके कारण
हाँ, हाँ, बिल्कुल। बैठते नहीं है, सही बात है, मुझे लगता है ये एक सबसे बड़ी चीज़ है कि अ, जो आजकल प इतना एक तो इतना ज़्यादा कॉन्टेंट आ गया है और सब अपने-अपने फ़ोन्स में लगे रहते हैं। जिसको जो भी देखना है वो अपने फ़ोन में कोने में बैठ के देख रहा है, तो वो जो एक फैमिली के साथ बैठकर देखने वाली चीज़ पहले थी, वो अब नहीं होती है उतनी ज़्यादा। तो मुझे लगता है कॉमेडी फिल्म्स एक ऐसी चीज़ हैं, जो अच्छी कॉमेडी फिल्म्स आएँगी तो फिर वो दोबारा वो कल्चर वापस आएगा। लोग एक साथ बैठकर मूवीज देखना दोबारा स्टार्ट करेंगे, एन्जॉय करेंगे। तो वो एक अच्छी चीज़ है कि
जी, जी। जी। जी, जी। जी। जी, अभी भी कभी-कभी जी। कभी-कभी ऐसा होता है कि अ, परिवार में बैठकर अम, अगर कभी-कभी मन करता है कोई फ़िल्म देखने का, तो ऐसा ही होता है कि कोई पुरानी कॉमेडी मूवी लगा लो। वही अच्छी हैं।
हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, ये तो है ही, वही है हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मुझे लगता है क बाकी फिल्म्स का जो जॉनरा है ना, रोमांटिक फिल्म्स हो सकती हैं, मेबी जो आप परिवार से साथ बैठ के देख सकते हो और जो बाकी फिल्म्स है, ज़रूरी नहीं है कि वो सबको पसंद हों।
जी। जी, जी। कभी-कभी तो समझ भी नहीं आती, कइयों को और फिर वो पूछते हैं कि मतलब इस फ़िल्म के बनाने का मकसद क्या है?
हाँ, ये भी है, तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव है। मकसद क्या था? हाँ, ये तो सही बात है। स्पेशली घर वाले जो हैं, जिनको पुरानी तरह की फिल्में पसंद हैं वो आज कि फिल्मों में तो यही कहते है कि इसका कन्क्लूज़न क्या निकला? मतलब मूवी है, क्या है, क्या इसका कन्क्लूज़न निकला है। हाँ, तो वो है।
जी। जी। जी, जी। ऐसे ही होता है। मतलब अगर कोई साइ फाइ मूवी लगा दो, तो वो तो यही कहेंगे कि मतलब ये क्या लगा के बैठे हो तुम लोग? इसमें क्या मज़ा आ रहा है।
हाँ, वो तो क्या लगा के बैठे हो। हाँ, ये तो है, मुझे लगता है। अच्छा, मैं अगर पूछूँ आपसे कि आपको क्या लगता है मतलब आजक आज की आज के टाइम पे कॉमेडी मूवीज में ऐसा क्या है जो मतलब एक चेंज जो कॉमेडी मूवीज में आना चाहिए? आपके हिसाब से।
अभी तो जी, जी। मेरे हिसाब से ये है कि उनको कॉमेडी मूवीज़ में कॉमेडियन्स को लेना चाहिए, नॉर्मल एक्टर्स वो कॉमेडी नहीं कर सकते जो मतलब कॉम कॉमेडियन्स करते हैं, जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन हो गए।
हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। जैसे कि हाँ, हाँ अ, कैरेक्टर आर्टिस्ट जिसे कहेंगे, जैसे कि पहले राजपाल यादव थे, जॉनी लेवर थे या संजय मिश्रा थे। मतलब वो सीरियस रोल्स भी अच्छे करते हैं, बट उनका कॉमिक अ, टाइमिंग जो है, वो एकदम अलग ही लेवल पे था। वो रोल्स उनसे बेहतर शायद ही कोई दूसरा एक्टर, नॉर्मल एक्टर कर पाएगा।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
हाँ, वो वो अच्छे थे हाँ, वो अच्छे एक्टर्स हैं, बट वो कॉमेडी जो कॉमिक टॉम टाइमिंग उनकी है ना, वो बाकी एक्टर्स की उतनी नहीं है। इसीलिए वो जो भी कैरेक्टर वो उठाते हैं, वो हमें आज तक याद रहे हैं।
जी। जी, जी।